Sag mal, was hattest du denn eigentlich als Kind, als liebstes Spielzeug?
Ja, also, da muss ich ehrlich sein, am liebsten, womit ich am liebsten gespielt habe, äh, das waren Bäume. Ich habe am liebsten bin ich auf Bäume geklettert und wir sind rumgerannt, wie die Wilden. Also äh, ja, sicher ein Lausbub, was denn? So mit'm Stöckchen und 'n 'n guten Stock. Jedes Mädchen braucht einen guten soliden Stock, mit dem man spielen kann und natürlich auch mit anderen Kindern, also, sie in in der Nachbarschaft sind sie alle zusammengekommen, da haben wir immer zusammen gespielt, ne? Natürlich auch Brennball gespielt und Sachen, solche Sachen, ne? Ein Spiel.
So 'n wildes Mädchen warst du? Mhm. Okay. Okay. Mhm, mhm. Also, 'n Ball sozusagen, ein Stock, 'n Ball, 'n Baum?
'N Stock, 'n Ball, so ging das, ja. Vielleicht 'ne Decke, sodass wir Budchen spielen konnten. Ja, sicher. Ich meine, ich hatte ich hatte so immer die spätsten äh, die die neuesten, äh, Spielzeuge, aber oftmals so, die waren interessant für 1 oder 2 Tage und im im Großen und Ganzen haben die nie viel gebracht, ne? Oder ein Skateboard.
Mhm. An was für Spielzeuge kannst du dich denn da erinnern, die du da bekommen hast?
Ha?
Wa an was für Spielzeuge kannst du dich denn da erinnern, die du da so bekommen hast und die dann eben ganz, ganz schnell
Ah, das erste, wo ich dran denke, da wollte ich eine Marionette und die habe ich bekommen, das war eine schwarz-weiße Katze. Das hat schon Spaß gemacht, bis dass sich die Fäden total die die waren ja, da konnte man nix mehr machen. <chuckles> Und
Mhm. Mhm. Okay, und das wird wahrscheinlich für ’n Kind auch ganz, ganz schnell passiert sein, vermute ich, oder?
Ja, ja, und, äh, einmal hatte ich, ähm da habe ich eine eine ganz große Katze, so, die war, äh, sagen wir mal, so 'n 1/2 m groß, schwarz mit 'n bisschen weiß. Sie hatte rote Stiefel an und einen roten Hut. Die ist von selbst gelaufen und hat gesprochen.
Ach, du lieber Himmel. Wahnsinn. Und, hm, wie wie lang hattest du an dem an diesem an diesem Teil Spaß?
Ja. Ja. Ja, das fand ich gut für so 'n Ja, so 'n Tag oder 2. <laughs> Das war’s dann.
Also, das klingt ja so: „Ja, du hast eigentlich im Prinzip so die Wünsche, die du als Kind hattest, erfüllt bekommen"
Hm. Ja. Ja. Ja, ja.
„aber" „das hat sich dann immer als, na ja, nicht wirklich nachhaltig erwiesen.“
Ja, n Ja. Ja, genau, genau. Ich meine, ich hatte einen großen Bob unten im Keller und als wenn's geschneit, haben die alle Kinder in der Nachbarschaft natürlich sind wir am am Hügel gewesen, so so so 'n ja, und und gerodelt und da hatte ich den ganz großen Bob von meiner Mutter und meinen Onkels und da sind wir immer so 5, 6 drauf und
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. War das Tradition bei euch in der Familie, weil du sagst, von deiner Mutter und von deinem Onkel habt ihr traditionell gemeinsam gerodelt? Kommst du aus der Eg Ecke, wo man rodelt?
Nein, nei Nein, dass war deren Bob, also, so 'n ganz großer Schlitten. Ne? Die waren da ja.
Ja. Ja, ja, ich habe es schon verstanden, aber me ich ko ist ist das bei euch in der Familie Tradition? Schlitten fahren, Bob fahren oder ko kommst du aus so 'ner Ecke, wo wo man traditionell so was macht?
Ja, sicher. Äh, ich dachte, das war überall so im Winter mit Kindern?
W wenn du im Flachland wohnst, hast du keinen Bob, weil kein Schnee da ist. Vielleicht kommt ja darauf an, wo. Also, äh, ich kenne es auch so, aber das muss nicht bei jedem so sein. Deswegen.
Ach so, ja das. Ja. Ja, ja, ja. Dann dann dann findet man sich jemanden, der vorne ziehen kann. <giggles> Ja, ja.
Okay, okay, okay. Also, ich sehe, das ist wieder so was. Du das ist ja so 'n bisschen so 'n so 'n fast schon 'n Motto. Alle draußen, wild, bewegen, Luft.
Ja. Mhm. Mhm, ja, ja. Ja, ja, gespielt und ja. Und manchmal, wenn wir
Aktiv. Warst du 'n wildes Kind?
Ah, was war ich? Ein wildes Kind?
Warst du ein wildes Kind?
Äh, äh, ich dachte nicht, ne, für für die Erwachsenen vielleicht, ich weiß es nicht. Jeder sagte immer, ich war so süß und knuddelig und jeder hat mich lieb gehabt, aber natürlich war ich auch ein Racker. Muss ich zugeben, ne? Ja.
Mhm. Was heißt es? Was heißt es, du warst ein Racker? Wie hat sich das denn geäußert?
Äh, ich war ein Racker dementsprechend, also, auf Bäume klettern. Ich hatte auch Barbies, aber die waren auch langweilig, ne, denn die hast du angezogen und wieder ausgezogen. Das ist doch kein Spiel. Ähm, ein ein neues Fahrrad habe ich bekommen, ja, und dann sind wir so in der Nachbarschaft rumgefahren und dann wurde das 'n bisschen langweilig und dann sind wir, äh, durch den Wald gefahren und gelernt, wie man so mit'm Fahrrad springt und alles Mögliche, ja, also, ein Racker. Ja, und das hat Spaß gemacht.
Mhm. Ist kein Spiel. Okay. Das hat Spaß gemacht.
Ja.
Jetzt hast du ja klar gemacht: Ja, du hast zwar alle möglichen Spielzeuge bekommen, aber diese typischen Spielzeuge, von denen eigentlich die Kinder träumen und auch von denen du geträumt hast, die waren am Ende nicht gut. Es waren nicht deine liebsten Spielzeuge?
Mhm. Mhm. Mhm. Äh, n Nein nein. Wie gesagt, ein Fahrrad, ein ein Skateboard, äh, Roller Skates damals, da damit kann man was anfangen, ne? Da kann man Spaß haben. Ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Also, aktive Sachen. Hast du denn, äh, für dich jetzt dann so als Erwachsene gelernt, wenn du mal 'nem Kind was schenkst, dass du entsprechend dann was schenkst oder wie ist das? H hast du da was mitgenommen davon dann für dich?
Aktive Sachen. <giggles> Das Äh, das Einzige, da was ich davon mitgenommen, äh, habe, ist, dass dass bei meinem Sohn genau das Gleiche war. <laughs> Doch, der hatte habe ich immer versucht, ihm die so die die neuesten Spielsachen und da hat er 1 Tag 2 Tage mit gespielt und sein Lieblingsding war der große Stock unter unter dem Port, ne? Vorm Haus. Ja, ja.
Ach komm. Das heißt, im Endeffekt hast du denselben Fehler in Anführungsstrichen gemacht wie deine Eltern. Ah.
Ja, meine Tochter auch. Ja. Ja, mein meine Tochter auch. Ich meine, klar, die wollen die neuesten Spielzeuge und dann können sie auch mal- wenn die Freunde rüberkommen, ne- können sie mal 'n bisschen spielen und zeigen, aber im Großen und Ganzen sind die auch au draußen rumgelaufen, wie die Wilden. Mein meine Tochter hat jetzt noch ihren Stock, als sie von dem fe w wenn sie klein war, ne? Da hat sie immer die süßen, äh, Kleidchen angehabt und natürlich spazieren gehen und im Spielplatz und dann hat sich irgendwo hingeploppst und hat im Dreck gespielt. Das war auch gut.
Mhm. Mhm. Ja, also, im Endeffekt, ne, hat sich das, was du erlebt hast und was du uns jetzt grade auch besch was du gesch beschrieben hast, hat sich bei deinen Kindern genauso wieder widergespiegelt, hat sich genauso e entwickelt. Worauf führst du das zurück?
Ja. Mhm. Ja, ja. Ja. Ja. Äh, weiß ich nicht, entweder ist das genetisch oder das passiert einfach so, denn de bei den vielen anderen Kindern, vor allen Dingen deren Freunden, habe ich das Gleiche gesehen und ich glaube, es ist wirklich ganz normal und natürlich auf einer Seite, ne? Und auf der anderen Seite finde ich das gut, denn, ähm, das heißt, die Kinder sind gesund, denen geht's gut und, äh, ne? Sie lernen, wie wie man den Körper bewegt und kontrolliert, nicht wie wie Kinder, die aufwachsen, die haben Eltern und sagen: „Ach, wir können nicht aufm Spielplatz, sie könnten sich ja wehtun, die könnten ja fallen.“ Um Gottes willen, dafür ist der Spielplatz da. So, dass man lernt, den Körper, äh, zu kontrollieren und, äh, wie man sich eben bewegt. Und, äh, ja, das ist doch das Spiel, da drauf kommt's an, oder? Man lernt.
Ja, das ist auf jeden Fall so und und ich meine, natürlich, man beobachtet ja auch bei den heutigen Kindern dadurch, dass, sagen wir mal, diese digitalen Themen ja auch so Überhand gewinnen, dass dieses Körpergefühl, was man eben durch dieses freie Spielen draußen in der Natur gewinnt, Gleichgewicht halten, Gefühl für, ja, haptische Themen und und dass da äh, nicht Defizite, aber dass die auf jeden Fall zurückgehen im Vergleich zu oder die Qualitäten ja zurückgehen, die Fähigkeiten. Ähm, aber was mich jetzt genau, aber was mich jetzt auch noch interessieren w also, insofern ganz klar, ja, es ist sehr, sehr gut und sehr wichtig so be so zu spielen, wie du es beschreibst und wie du es gemacht hast und wie es deine Kinder gemacht haben und die Freunde deiner Kinder gemacht haben. Aber was man ja dann schon fragen muss, ist: Du hast ja gesagt im Prinzip, ja, du bekommen also, von deinen Eltern und wiederum du als Mutter hast deinen Kindern gegeben und auch die Freunde, die Eltern der Freunde haben ihnen immer die neuesten Spielsachen gegeben.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Die Fähigkeiten vor allen Dingen, ja. Aha. Ja. Mhm. Mh. Ja. Ja.
Und die sind dann im Prinzip aber rast recht schnell in der Ecke gelandet.
Ja, richtig.
Warum? Da muss man ja fragen das ist ja komisch eigentlich. Wie kann es denn sein, dass die Spielzeugindustrie Spielzeuge so an den Bedürfnissen der Kinder vorbei produziert?
Mhm. Mhm. Weißt du, ich glaube, das ist das nicht das Bedürfnis von den Kindern vorbeiproduzieren oder vielleicht ist es genau das. Denn Kinder sehen irgendwas und dann dann freuen die sich und Eltern sind im Grunde genommen dumm genug, dass sie ihre Kinder ständig happy machen wollen, ne? Und dann rennen sie wie die Blöden und versuchen und das neue Spielzeug zu finden und zu kaufen, und dann freuen sich die Kinder und dann ist das gut. Dann ist jeder happy. Und die die die, äh, sch Leute, die Spielzeuge machen, denen gefällt das auch, denn 2 Wochen später kommen sie mit was Neuem raus und hier rennen die Eltern wieder. So machen die Geld.
Mhm. Mhm. Mhm.
Ja.
Also du meinst, dass tatsächlich 'ne gewisse Systematik dahinter ist, dass Spielzeuge gebaut und gemacht werden, so, ich sage mal, Bling äh, dass sie dass sie quasi die Kinder reizen, aber gleichzeitig eigentlich von vornherein bewusst so gemacht werden, dass eigentlich die Kinder nicht wirklich damit langfristig spielen werden. Ist es glaubst du das?
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ist richtig. Das ist richtig, das ist richtig. Und das funktioniert, weil als Eltern ah ja, natürlich, äh, unsere Kinder erzählen uns davon. Mein Sohn erzählt mir was von Pokémon und seine Augen sind groß und er ist happy, die kleinen Sternchen drin und den nächsten Tag bin ich am Rennen und, äh, suche überall Pokémon. Ja, ja, genau, ne? Ja, ja. Ja, die wissen schon, wie man das macht mit uns. <laughs>
Okay. Mhm, mhm. Ja. Du schaust, dass du ihm die besorgst. Wie Ja, ja. Wie können wie wie können Eltern und Kinder diesem diesem System entfliehen, weil das ist ja eigentlich nur rausgeschmissenes Geld. Also, ich übertreibe jetzt nur nicht also man spielt ja dann vielleicht doch 'n bisschen, aber im Prinzip ist es ja eigentlich wir haben ja festgestellt, dass, äh draußen spielen, frei spielen tut allen gut. Es ist gut für die Entwicklung. Es macht am meisten Spaß und man ist auch noch gesund dabei. Wie können denn die Eltern helfen oder was kann man den Eltern sagen, damit man diesem Zyklus dieses: Das Kind ist glücklich, ich besorge oder ich ich ich w kommt mit 'ner neuen Sache, ich sehe: „Ah, es hat Lust, ich will es glücklich machen.“ Wie können wir denn diesem Zyklus entfliehen?
Mhm. <coughs> Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Hm. Ja. Mhm. Mhm. Äh, äh
Es ist ja 'ne Falle irgendwo.
Ja, es ist 'ne Falle. Die Frage ist, wollen wir es entfliehen? Und wenn wenn die wenn die wirklich nur für 2, 3 Tage damit spielen und total happy sind, äh, war's das nicht wert?
Ja, das ist 'ne Frage, die du eigentlich wars das wert?
Also, als Mutter denke ich mir, gut, ich habe das Geld irgendwie, äh, äh, äh da da da das wurde ausgegeben und nur für 'n paar Tage, aber im Grunde genommen, äh, war es es dann nicht wert, oder? Und auch die Erinnerungen, die damit zusammenhängen und ne?
Ah okay, also also okay, also das heißt, es ist schon das dann weil das, das klang ja ein bisschen so, als hätte man da keine Erinnerung, als wäre da nichts damit verbunden und als wäre es nur was, ich habe es jetzt, okay jetzt spiele ich und dann ist es irgendwie weg. Also, es ist schon so, dass diese Spielsachen dann für deine Kinder oder auch für dich Wert hatten.
Mhm. Ja. Ja, irgendwo hatten die schon Wert, ne? Und manchmal gibt's auch witzige Sachen so natürlich jetzt mit dem Gaming, mein Sohn hat mein mein Sohn hat dann angefangen zu Gaming und, äh, ja, so langsam und ich dachte mir, da werde ich jetzt nicht sagen, dass du das nicht machen kannst, denn jeder andere fängt auch an. Ich wollte ja nicht, dass er dann alleine da sitzt und ich mein, die haben immernoch draußen gespielt, aber die haben auch Gaming gemacht. Und ja, dann gab's komische Situationen, dass mein Sohn war ganz aufgeregt und kommt da, äh: „Am aufm Computer, da gibt's ein neues Spiel und das heißt, ‚Diablo‘ und dies und das“, und ich habe nichts verstanden, aber ich habe gesehen, dass er total happy war und aufgeregt, ja, dann bin ich dann ins Geschäft und habe ihm habe nach „Diablo“ gesucht, wusste natürlich nicht, was los war und dann habe ich doch eins gefunden, das sagte: „Diablo“, und das habe ich gekauft und ja und dann sagte er, als er sich das, äh, angeschaut hat, sagte er: „Das ist aber die Extension. Ich brauch erst das Game“. Also ich wusste ja nicht, was los war. Ich habe wie ein Weltmeister nach „Diablo“ gesucht und dann war ich happy, ja, und dann das war ein Schuss in Ofen. Ja, ne? Und das sind gute Geschichten. Das ist wie Harry Potter. Jemand hatte mir davon erzählt und ich denke: „Ach, wenn das so super gut ist“, jeder sprach von Harry Potter, ja? Nun denke ich, na, mein Mitchel hat auch gerne, äh äh, gelesen, ne? Und, äh, da denke ich: „Das Buch muss ich jetzt auch finden“, und da bin ich ins Geschäft und Harry Potter und dies und das und jenes und da denke ich: „Ja, da scheint hier da scheint's zu sein“, habe ich, äh, gekauft. Er hat's gelesen und ich dachte war schon ganz aufgeregt, denn jeder sagte: „Ist super gut“. Das sage ich: „Was hältst denn davon war es gut?“, sagte er: „Ne, das war blöd. Die waren mit dem Auto im Baum stecken geblieben“. Das habe ich das zweite Buch habe ich gekauft, denn das erste war ausverkauft. Habe ich gar nicht mitgekriegt, ne? Also, das sind doch gute Erinnerungen.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh. Das Rennspiel, oder? Mhm. Ach. <laughs> Okay. Okay, okay. Ein Schuss in Ofen. Okay. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Aha. <chuckles> Ah, ja. Und dann hat er überhaupt gar nicht, äh äh, sozusagen die ganze Geschichte verstanden, weil weil weil es sich ja erst im 1. aufbaut, ne? Ach, wie schade.
Ja, genau, genau deshalb Ja, ja.
Ja, okay, also insofern ja
Ja, doch.
die Spielsachen sind irgendwie nicht wirklich nachhaltig, aber gleichzeitig doch prägend und auch manchmal lustig
Ja, ja.
aber am Ende ist es doch das ganz Einfache.
Ja, ja. Der der Punkt ist, dass die Kinder freuen sich, die Eltern freuen sich, wenn die Kinder sich freuen und die Spielzeug äh, Firmen freuen sich, wenn sie Geld verdienen. Das ist ein ganz gereizter, aber auf der anderen Seite auch gesunder Kreis und das geht immer im Kreis rum. <laughs>
Ja. Okay, okay, es geht um den Preis rum und am Ende ist aber doch das Stöckchen das Allerbeste gewesen.
Ja, genau, genau. Ist richtig, ne?
Das liebste Spielzeug von dir, siehst du mal. Also, insofern haben wir Geld gemacht, haben Spielzeuge ge gehabt
Ja.
und am Ende waren wir doch glücklich draußen in der Luft.
Ja, genau.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank für diese wirklich interessante ja, fürs interessante Gespräch. Ich danke dir sehr.
Ja, okay, bis zum nächsten Mal.
Danke.